Trinay niyo na ba na ano kunwari i inenroll sa mga play center, 'yong a 'yong basta anything na maka-experience siya na, madami siyang makalaro, makakausap, gano'n. Para, alam mo 'yon, ah, medyo mahirap kasi pag lagi siyang nasa nakakulong lalo na nasa formative years siya, eh. 'Di ba, 7 years and below kasi dapat ano 'yan, talagang nag-e-explore, nasa labas, i-expose sila. So, pero sabi mo nga parang ano medyo nagkukulang kayo sa oras. So
Mm. Kaya nga, eh. Oo. Tama. Mm.
medyo 'yon 'yong problema, 'no, oo. Ah, wala bang chance, if ever na for the meantime lang, eh, medyo gawan ng paraan muna. Kahit do'n lang sa mga formative years niya, eh, 'yong kunwari ma-i-ano niyo siya sa mga playschool, gano'n.
Ah, mara da 'yon dati kasi bago siya pumasok. Eh, buti na lang dito sa community community namin, eh merong, ah, nagpe-play school, sa, loob ng unit nila. Tapos, um, thankful naman kami kasi nagagabayan siya do'n and maraming bata na, nakakasalamuha siya. 'Yon nga lang, may iba na umaalis dahil sa kaniya.
Mhm. Yes. Mm.
Tapos
Ah, ano ba siya, masyado ba siyang a um, hyper to the to the pero hindi naman siya nananakit? Or, okey.
Hyper. Oo, o Hindi. Pero wala siyang sense of 'yong parang, ah, 'yong space ba. Halimbawa, gusto niyang, may ka-holding hands, may kayakap. <chuckles>
Ah, all right. Baka nasanay sa bahay niyo, baka masyadong kayong malala ah, okay. Kaya parang nadadala niya sa ano, sa
Oo. Oo. Eh, tinuturuan naman namin siya na, keep your ah, dapat, ah, sa, dapat hindi ka dapat magpaalam ka. Dapat t ah, hindi ka mag-i-invade ng space ng iba kasi, ah, hindi maganda 'yong gano'n, eh.
sa school niya. Oo. Okey.